باقول لك إيه، أنا كان عندي مشكلة يعني بصراحة الفترة دي، أنا ما كنتش عارف آآ بصراحة أكلّم مين في الموضوع، والموضوع مضايقني جدًا بأمانة يعني، الفكرة إن أنا يعني حاليًا كده حصل أنا كنت متجوّز وطلّقت تمام كده؟ يعني حصل إن إحنا انفصلنا وكده. فحصل خلاف بيني وبينها على الحاجات اللي عندنا، ممتلكات بقى ال زي ما تقول العفش، والهدوم بقى، ومش عارف ال الهدايا اللي أنا كنت جايبها لها قبل الجواز، وبعد الجواز والكلام الحلو ده فاهمني؟ فحصل خلاف بيني وبينها ده بتاعتي دي لأ دي بتاعتي، دي مش بتاعتي، وهكذا، وبصراحة يعني الموضوع بقى خانقني جدًا بسبب الخلافات اللي عمّالة تحصل دلوقتي دي، بصراحة يعني كنت عايز أفضفض معاك كده شويّة يعني.
امم. اهم. امم. طبعًا اتفضّل يعني، وبجد وأنا آمم يعني أنا حاسس بيك طبعًا في الموقف ال ال المؤسف اللي أنت فيه، طبعًا ال الانفصال ده من أصعب الحاجات اللي ممكن تمُر على بني آدم يعني، وخصوصًا لو في عِشرَة وفي بقى حياة، و ولو في أُسرَة والّا في أطفال فاهم؟ الموضوع فعلًا بيبقى بيقر يعني بيفرق جدًا، ولو أنت آمم كنت بتحب الشخص دوّة، يعني بجد ربنا يكون في عونك وتعدّي الأيّام دي على خير إن شاء الله. ف قُل لي طَب يعني ال آمم أنت المشكلت أنت أنت كنت كاتب قايمة أصلًا، والّا كنت في مثلًا حاجة ك عاملها زي مثلًا قايمة، مؤخر، آآ ك يعني هي دي اللي عاملة لك مشكلة؟ والّا الم ال ال والّا إيه سبب اللي مضايقك أوي في ال تقسيم الممتلكات مثلًا أو حاجة ديّة؟
دي حقيقة. بالضبط. يارب بجد. هاقول لك. هاقول لك، بُصّ هو الخلاف ده ما كانش هيحصل لو أنا م كنت كاتب قايمة طبيعي، لأن عارف أنت اللي هو إيه آآ خلاص هي معاها سَنَد قانوني يثبت يثبت اللي هي ملكيتها للحاجات دي خلاص، بس للأسف بقى يعني أنا أو مش للأسف يعني دي حاجة كانت في صالحي شوية، إن أنا ما كتبتش قايمة، عشان أنا من النوع اللي أنا من صغري لمّا أنا جيت جهِّزت نفسي وكده أنا كنت مقتنع بفكرة إن أنا مش هاتجوز إلّا لمّا أنا أكون مجهّز نفسي في كُلّ حاجة، وده على فكرة دي حاجة ما كانتش عيب عليَّ خالص، يعني حتى إحنا أصلًا ما اكدبش عليك إحنا في بداية الجواز إحنا كنا هنفشكل الجوازة بسبب الموضوع ده، أنا كنت مجهّز نفسي كُلّها تمام، كُلّ حاجة، جيت يوم الفرح خلاص قبل الفرح لقيت والدها بيقول لي إحنا نكتب قايمة وكده وبتاع، قُلت له أكتب قايمة ليه؟ أنا مجهّز نفسي أنا جايب كل حاجة، أنا واخدها حرفيًا بشنطة هدومها، يعني يعني أقول لك إيه بس، أنا كنت جايب لها هدوم كمان، يعني صباح الفُلّ.
امم. آه بالضبط، يعني القايمة دي بتتكتب يعني لمّا تكون أنت آآ آه هي جايبة حاجة وأنت جايب حاجة وأنتم مشاركين الجواز مع بعض، وفي نفس الوقت بتت ب ب بتتقسّموا ما بينكم ال الممتلكات، أو بتقسّموا ما بينكم آه، أنا جِبت كذا فأنتِ بتاخديه مثلًا وأنا جِبت كذا فأنتِ بتاخديه، بالضبط لكن أنت طالما أنت جايب كُلّ حاجة هتكتب قايمة ليه، ما دي حاجتك أصلًا، وبعدين أنت أنت داخل تتجوز والَّا داخل تعمل خناقة فإيه ال يعني، برضه موضوع القايمة ده برضه الله يكون في عونك الصراحة يعني بجد موضوع القايمة ده آآ موضوع يعني بيضايق ناس كتير أوي، وبجد وموضوع مش حلو خالص يعني تكتب قايمة، و و وبعد كده بقى طَب وبعدين يعني حصل خلاف لأي سبب يعني، هتيجي هت هتحبسك مثلًا؟ طَب لو أنتم عندكم أولاد، هتحبس مثلًا أبو عيالها؟ الراجل ال اللي شالها وال وال واللي عاشِرها وال وال وال وال ما بينهم عِشرة و وأولاد، هتقوم مدخّلاه السجن؟ ده طبيعي برضه!
بالضبط. بالضبط. مثلًا. بالضبط كده، بالضبط فهم
أنا حاسس بيك أوي الصراحة بجد.
فهم كانوا عايزينّي أنت فاهم اللي هو بنفس الكلام بتاعك ده، أنا ما أنا ما لمّا أنا بصّيت لها شُفت الكلام اللي أنت قُلُته ده كده، أنا بصّيت لها من وجهة نظر كده، يعني بصّيت اللي هو إيه ده! طَب صباح الفُلّ ده أنا هاكتب قايمة وهاعمل ده أنا كده هاودِّي نفسي في داهية، فاهم قصدي؟ فأنا كُلّ ده دار في دماغي في نفس اللحظة فقلت لهم لأ أنا مش هاكتب قايمة وكده وبتاع، كانوا هيفشكلوا الجوازة أصلًا، لولا بس أنت فاهم والدها أو زي ما تقول أخوها كان راجل كويس شوية جدًا بصراحة، ووالدها برضه مش هاقول لك إن هو وحش بأمانة يعني، هو كان راجل كويس برضه، بس هي الفكرة إن هو عايز يضمن حق بنتُه، فاهم الفكرة هو أي أب بيفكّر بنفس الطريقة، حتى أنا شخصيًا لمّا أبقى أب، أنا ممكن أفكّر في نفس الطريقة، بس أنا مش هاظلم، أنا مش هاظلم، ف فأنا ما كتبتش قايمة ما كتبتش قايمة، فطبعا بقى يعني حصل خلاف بقى بيننا بعد ال بعد الانفصال، وكان الانفصال بسببها هي خلي بالك برضه، ما كانش بسببي أنا، أنا مش مرتاحة وأنا مش حاسة إن أنا مبسوطة ومش حاسة إن أن قُلت لها خلاص يا بنت الحلال ماشي كل واحد يرُوح لحالُه، أصل أنا مش هاجبر حد يقعد معايا فاهم قصدي، أنا مش هاجبر حد تقعد معايا، طَب أنا بعد بقى الانفصال بعد الكلام ده كُلُّه، أُفاجأ بوالدها يكلمني، آآ، إحنا دلوقتي محتاجين العفش بتاع بنتنا، قُلت لُه: "عفش إيه حضرتك؟" قال لي: "الحاجات اللي إحنا جِبناها" قلت له: "أنت جِبت إيه معلش؟" أنت جِبت الحاجات البسيطة اللي هو أنتم جِبتوا مثلًا هدومها دي مثلًا هتاخدها، يعني هي خدت أصلًا منها جُزء وهي ماشية، يعني هي خدِت بالفعل جُزء، الجزء التاني ما فيش مشكلة تبقى تيجي تاخدُه في أي وقت، دي شقِّتي وده عفشي، أنا اللي جايبُه وده من حقّي أنا ما كتبتش قايمة، قال لي
فاهم، آه. امم. امم. بالضبط آه، بالضبط. امم. آه طبعًا، عفش عفش إيه اللي هم عايزينُه دُول، أنا مش فاهم، يعني أنت أنت اللي جايب أنت اللي جايب الحاجات دي أصلًا وده حاجتك، وبعدين وبعدين هي اللي هي هي ال هي اللي مقرَّرة تنفصِل، يعني هي أصلًا ال ال يعني هي ال هي اللي مقررة تخرِب بيتها، طَب أنا مالي يعني اللي هو أنا تقول لهم أنا مالي أنا بالموضوع دوَّة يعني.
بالضبط، وأقول لك حاجة كمان. بالضبط. بالضبط، والشقة كمان يعني عشان معلومة صغيرة برضه، الشقة هي سابت الدهب فيها أنا قُلت له أنا هاجيب لك الدهب لحد عندك، وأجيب لك أنا مش محتاجُه خلاص لأن الدهب ده بيكون مُقدَّم ومؤخّر آه بالضبط، هدية والمؤخّر بتاعها هاتاخدُه كامل، أنا كُنت كاتب مؤخّر برضه رقم م يعني رقم كويس، قُلت لها هاتاخدُه كامل، هي عايزة إيه أكتر من كده، إنّما تاخد حاجه من هي مش جايباها ماشي أي حاجه جايباها في البيت حتّى لو هي جايباها لي هدية أنا هادّيها لها، أنا مش محتاجها هي جابت لي ساعة، وجابت لي كام حاجه، أنا هادّيها لها بجد لو هي محتاجاها أنا محتاج أنا محتاج ادّيها لها، مش مش هاقدر إن أنا أجبرها على حاجه زي كده، رُغمًا على فكرة إن الهدايا لا تُرَدّ، ولكن إيه ولكن أنا راجل كويس، فهادّيها ال فهاديها الحاجه دي و وهي لو جابت مثلًا أطباق، أو جابت حاجات لإن طبيعي جابت أطباق، جابت مثلًا أف آآ، مفارش حاجات زي كده، قُلت لهم طبعًا دي حاجات من حقّها هي، أي حاجه أنتم جبتوها بجد اكتب لي بيها قايمة كده اللي هو مش قايمة منقولات بقى لأ، قايمة كده صغيرة فيها الحاجات دي بس، قايمة غير رسمية تكون فيها الحاجات اللي إحنا محتاجها وأنا هاخدها وأجيب لها الحاجات لحد عندها كمان عربية على حسابي، مش خسران حاجه، فأنا كُنت أنا كُنت مقدّم خير، أنا كُنت مسبَّق من ناحيتي أنا، فاهم قصدي، لقيتهم، بيتخانقوا وبيقولوا لأ أنا مش موافق، رُغم إن زي ما قُلت لك والدها كان كويس ولا زال برضه كويس، مش هاقول لك إن هو وِحِش، هو برضه بيفكّر من ناحية بنتُه، فاهمني، طَب نقسّم الحاجه قُلت له نقسّم إزاي؟
هدية. بالضبط. امم. ماشي، بس برضه يفكّروا بعقل، يعني خد بالك يفكّروا بعقل يعني إيه بقى، يعني إيه مثلًا، يعني أنت راجل قدِّمت يعني قدِّمت السبت وقُلت لهم هاجيب لهم الحاجات هارجّع لكم الحاجات بتاعتكم لأن هي اللي هي أصلًا أنا مش هاحتاجها ومش هاستخدمها في حاجه، فمعنى ذلك إن إن هم يطلبوا منك الحاجات بتاعتك العفش، عفش إيه معلش؟ عفش إيه هو أنتم جِبتوا عفش، طَب الناس مثلًا لو أنتم ساعات مثلًا بيقول أنا باجيب أوضة السُفرة، وأنتم مثلًا بتجيبوا أوضة النوم، أو أنا باجيب آآ، الأنتريه وأنتم مثلًا بتجيبوا آه ال النيش والحاجات ديَّة، فالكلام دوَّة يعني ناس كتيرة بت يعني ناس كتير بت بت بت بيختلفوا عليه وب آه خدوا أنتم حاجتكم وهاتوا حاجت وعشان كده بيكتبوا قايمة وبيمضّوا عليها العريس لمّا يكون في الجواز في مشاركة ما بينكم، إنّما إنّما الجواز دلوقتي إنّما أنت جايب كل حاجه ويقولوا لك هات العفش و بتاع لأ، الصراحة مش حقّهم خالص وأنت طبعًا يعني ما تعملش كده.
بالضبط. مثلًا آه. التقسيمة، عشان كده بنعمل قايمة. بالضبط. ما هو بالضبط كده. ما أنا هاقول لك بقى، جاي لك في الكلام، يعني أنا أصلًا في بدايتي خالص، لمّا أنا جيت أكتب القايمة، ولمّا لقيتهم كده، أنا أصلًا مش مقتنع بالقايمة، يعني هاقول لك حاجة، طَب ما أنا كنت قادر أ قادر مثلًا بَدَل ما أريَّح دماغي، وخلاص، واشتري الحاجات كلها دي، ماشي؟ ما أنا كنت قادر أوفَّر الفلوس بتاعتي وأشيلها، وادخ واشغَّلها في مشاريع، بَدَل ما أنا اشتري ال الحاجات بتاعتي كلها، بس أنا فضَّلت إن أنا أجَهِّز شقّتي كاملة، من كل حاجة من تلّاجة، من غسّالة حرفيًا أنا جايب أحسن الحاجات، وجايب حاجات غالية جدًا، فوق ما تتخيل. أنا ما أقدرش أقول لك غير إن أنا اتقطم ضهري، عشان أقدر بس أجيب الحاجات دي، فاستحالة أت آآ أفوّت أفوّتها بسهولة، يعني على الأقل أنا فاهم، أنا خلاص طلَّقت، ما فيش مشكلة، ما فيش نصيب. طَب ما أنا قادر أتجوِّز تاني، هو أنا بقى لو اديتهم الحاجة دي، هل هاقدر أتجوِّز، تعالَ قابلني بقى لو عِرِفت أتجوِّز تاني. تعالَ قابلني أصلًا لو لقيت إن فيه حد تاني ممكن يوافق
إمم. إمم. كمان <sniffs> لأ، وكمان كده بقى الحاجة اللي أنت جِبتها ديّة دلوقتي سعرها اتضاعف كمان، يعني ال ال العفش اللي أنت جِبته دوّة سعره اتضاعف، وبعدين بعدين مش أنت اللي عايز الطلاق، هي اللي مش مستريحة، خلاص هي مش مستريحة، ت كل واحد يشيل آآ يعني كل واحد يشيل اللي على قَدُّه. أنت خلاص، أنت دلوقتي آمم عادي ما عندكش مشكلة، كنت ممكن تستحمل المشاكل، وتستحمل كل حاجة، مُقابل البيت، والأُسرة، وكده، هي بقى مش مستحملة، خلاص. هي بقى يعني بجد اللي بيشيل قِربَة مخرومة ب بتنزِل عليه يعني.
بالضبط. بالضبط. وعايز أقول لك حاجة كمان بالضبط، وأقول لك حاجة كمان بجد والله أنا في حاجة هي كانت مشاركاني فيها وقلت لها ده نصيبك وهتاخديه، إحنا كنّا واخدين شقّة تاني تمام الشقّة دي كانت تبع يعني الإسكان الإجتماعي، تبع الحكومة، إحنا قدّمنا عليها وخدناها، آآ هي دفعت النُصّ وأنا دفعت النُصّ، ولحد دلوقتي بن آه بندفع في اقساطها قُلت لها أنا قُلت لها كده شوف بقى يعني حتى برضه دي مش عاجباهم قلت لها حتى الخِلاف اللي بيننا علشان أنا راجل ابن أصول، آآ، لمّا نستلم الشقة هنبيعها والنُصّ بتاعك والنُصّ بتاعي خلاص، ونفس الكلام في العربية، يعني برضه هي كانت مساهمة معايا بجزء صغير من العربية، قُلت لها الس ك الجزء ده أنا هادفعه لِك، هنشوف العربية دلوقتي تمنها كام ما ما شوف أنا مرضيتش أدّيها تمن الفلوس اللي لأ قُلت لها هاشوف العربية تمنها كام دلوقتي لو اتباعت يعني حاليًا بحالتها دي، وهادّيكِ الجزء اللي المفروض تاخديه، وخلاص أنا هاحتفظ بالعربية، عايزة أنتِ تحتفظي بالعربية خلاص احتفظي بيها، بس ادّيني الجزء بتاعي اللي أنا دافعُه لأن أنا دافع الأكبر أكبر تَمَن، لأ هي عارف اللي هو إيه دي آآ مثلًا ما كانش فيها خلاف بصراحة، أنا حبّيت اللي أنا أقولها لك دي ما كانش فيها خلاف أوي يعني شديد، ولكن كان الخلاف زي ما قلت لك على إيه الأساس والحاجات اللي إحنا اشتريناها، الهدايا برضه قدرنا إن إحنا نحلّها قلت لها الهدايا خلاص أنتِ هتاخديها، وأنا هاخد الهدايا بتاعتي قالت لي لأ أنا مش عايزة الهدايا بتاعتك، طَب ليه اُمّال أنتِ بتتكلمي اُمّال ليه بقى مش عايزة الهدايا بتاعتي، وفي نفس الوقت أنتِ عايزة ال عايزة الحاجة اللي مش ملكِك يعني حاجة ملكِك أنتِ مش عاي ما عندكيش مشكلة فيها، والحاجة اللي مش ملكِك عندِك مشكلة فيها، طَب عارف أنت اللي هو إيه مش فاهم يعني عارف اللي هو مش عايزة تطلع خسرانة، أنا شايفها من وجهِة نظري كده إن هي مش عايزة تِطلَع خسرانة، مش عايزة تِطلَع خسرانة زي ما تقول إيه، كده طَب ما أنتِ في جميع الحالات أنتِ مش طالعة خسرانة، أنا ما ظلمتكيش.
إمم. إمم. فاهم. إمم. إمم، إمم. إمم. فاهم. طَب باقول لك إيه، أنت عملت اللي عليك الصراحة، وموضوع وموضوع كمان ال إن أنت ه بتشوف حقَّك إيه واللي عليك إيه، لأ ده هم لازم يعملوا معاك نفس الموضوع، يعني أنت قُلت لها الشقّة هاديكِ ه هاديكِ نُصّها، العربية هاديكِ آآ، تَمَنها ب ب دلوقتي يعني مع إن ممكن تكون العربية زمان رخيصة خُد بالك، يعني أنت مثلًا لو جايبها زمان ب100000 فأنت هتدّيها 50000 وخلاص، إنمّا دلوقتي أنت هتقول لها العربية مثلًا لو دلوقتي عاملة 200000 أنت ممكن ممكن تدّيها 100000 فهي ال هي اللي كسبانة أصلًا، فمعنى ذلك إن أنت يعني راجل حقّاني، وبجد بتراعي ضميرك في العلاقة، وعايز تخلّي فيه يعني طلاق أو انفصال شيك، و ومن غير مشاكل، بس يعني هم مش عايزين يعملوا كده، لأ أنت حاول طبعًا يعني ت ت ت تدخَّل حد تدخَّل مثلًا عمّها، تتكلم مع مامتها، أي حد يكون ليه طرف في الموضوع، يعني يحاول يحِلّ المشكلة ديَّة لأن أنت لأن أنت برضه أنت مش ذنبك تشيل حاجة أنت مش عايزها، أنت لا عايز تنفصل ولا عايز تعمل أي حاجة، وفي نفس الوقت هم هيشيّلوك فوق طاقتك، وعلشان تجيب بقى العفش وهتش وهتجيب الحاجات دي دلوقتي تاني، تدفع دم قلبك طَب ما ده حرام، لأ، أنت ليك حاجة، ليك 1 2 3 هتدفعه، هم هم عليهم حاجات خلاص يتنازلوا عنها وخلاص، والموضوع ده ما ما فيش، وطالما أنت مش كاتب مش كاتب قايمة ما تخافش، وما تقلقش من أي حاجة، ما حدش هي ما حدش هيقدر ياخد حاجة منك غصب عنك، الب يعني في قانون وفي كُلّ حاجة، ده لو الموضوع يعني تطرَّق لهذه النقطة، ما تقلقش طالما أنت طالما أنت ما عليكش حاجة أو مستند قانوني يع ي يعمل لك مشاكل، يع معلش يعني يعني س هم حرّين يعملوا اللي هم هم عايزينُه، أنت في الآخر هتاخد حقَّك وهتديهم حقُّهم
بالضبط كده. إمم. بالضبط. إمم. بالضبط. أيوه، أيوه.
وخلاص، شكرًا والسلام عليكم، بس ولا ولا ولا تِشغِل بالك.
أنت أيوه، أنت فكّرتني كمان أنت فكّرتني كمان بحاجة مهمة برضه، أنت قلت لي أدخَّل طرف تالت، أنا فعلًا لمّا أنا لمّا أنا أنت وبتتكلم كده افتكرت فعلًا إن خالها كان راجل كويس وكان أصلًا رافض فكرة القايمة، هو أصلًا يعني عايز أقول لك هو اللي حلّ الخلاف ده أنا مش عارف أنا نسيت النقطة دي آه، أنا مش عارف أنا نسيت النقطة دي أقولها لك إزاي، ده خالها بجد هو اللي كان يعني هو اللي كان لمّا أنا لقاني رافض وبتاع، قال لي أنت حقَّك يعني ما فيش مشكلة هو اللي أصلًا اللي حلّ الخلاف، ر رغم إن أنا قلت لك إن هي كانت هتبوظ الجوازة في الأول، الجوازة يمكن نجحت بسببُه، ففعلًا يعني أنا ممكن فعلًا أدخُّله، والله بجد يعني بُصّ بعيدًا بقى عن كل حاجة والله أنا حاسس إن أنا بقيت أحسن دلوقتي كده لمّا يعني اتكلمت معاك والله، وفضفضت معاك كده، وبرضه نصيحة حلوة بأمانة برضه، يعني أنا عارف أنت اللي هو
حقّاني يعني. بس. آه صح. بالضبط. ش تمام. يا سيدي، يا سيدي أنا موجود في أي وقت وبجد لو احتاجت أي حاجة وربنا يقوّيك على الموقف اللي أنت فيه، وإن شاء الله تتحلّ المشكلة ديَّة، وتخرج منها، وإن شاء الله يوعدك ببنت الحلال اللي تعوّضك المشاكل دي، إن شاء الله، شكرًا.
آه والله. أكيد. لأ، لأ، شكرًا بجد ليك، شكرًا.
شكرًا، مع السلامة.